Voilà des formes, heu, plutôt particulières à qui on leur aura donné des noms
OK.
et il y a il y a, heu, il y a même plus tu vas voir, il y a il y a b il y a il y a encore d'autres choses mais, heu et ce que j'allais
Et du coup est-ce que tu as un tu as un nom en tête là maintenant, heu?
Oui par exemple il y a le heu heu heu, on démarre souvent, heu, à côté du parking, on se gare et heu, et il y a une petite pancarte qui qui p qui indique le champignon. Donc, heu, moi je dis: «Tiens c'est quoi ça le champignon? On va aller voir ce que c'est que le champignon», enfin quand connaît pas, hein, maintenant je connais, mais donc tu montes, c'est assez il faut monter un peu, c'est sur une colline dans dans la forêt, tu montes et tu arrives au pied d'un c'est incroyable, d'un immense rocher qui doit faire n 2 000 tonnes, qui est posé sur un autre rocher. Il est vraiment posé dessus, parce qu'en fait il a i il il a séché, je sais pas comment il a refroidi dessus comme ça.
OK. Ouais bah, forcément ouais. Ah, <chuckles> oh, waouh. A ah, ouais, waouh, OK. Ah ouais, beh, en tout cas c'est ouais, c'est c'est spécial quoi, c'est pas quelque chose que tu vois partout.
Ah, non, non, non, non, non, c'est assez ver c'est assez unique et on dirait vraiment un champignon. On dirait un bolet un bolet, un gros bolet ou un cèpe, heu, et immense quoi en fait.
Ouais, donc c'est Ouais s c'est vraiment en fait heu, une forêt avec un décor, heu, un peu, heu, atypique, heu, un peu fantastique quoi
Ah, complètement, ouais, heu, c'est ça, c'est ça et c'est ça fait très, ouais, Seigneur des anneaux tout ça, heu, heu, fantaisie.
OK. Et ce cette ambiance là du coup elle te plaît toi quand tu te balades dedans, heu?
Ah j'adore. <smacks lips> j'adore et mes enfants aussi, la première fois que j'y suis allé maintenant mes enfants me du me demandent toujours d'y retourner quand on va en chez mes parents en Bretagne. Ouais on va à Huelgoat, on va à Huelgoat! Mais
<chuckles> Et est-ce que est ce qui est-ce qu'ils escaladent les pierres ou, heu?
Et oui, celles qui sont possibles, oui, oui parce qu'après
Ouais, ouais moi je me rappelle, je je faisais la même chose quand j'étais enfant, heu,
Et oui, oui, oh, ça on adore ça, les rochers, heu, en Bretagne heu, c'est c'est c'est c'est c'est un terrain de jeu pour les enfants aussi bien sur la côte sur la côte que sur, heu que dans q q que dans les forêts pour le coup. Puisqu'il y a pas que cette forêt qui a des chaos granitiques, mais c'est la plus connue.
<laughs> Ouais, clairement. Ouais.